والله بُصّي أنا مش هاضحك عليكِ، أنا ما كنتش بارفع أوزان ولا حاجة يعني، لإن أنا برضو صحّتي
مش مشكلة بس رياضة نفْسها، أيوه، رياضة نفْسها برضو، مفيدة جدًا.
آه، يعني كنت بارُوح مثلًا آه، كنت بارُوح مثلًا أجري على الجراية، <tsk> أرُوح أشيل مثلًا وزن د دراع Dumbbell والّا والّا والّا وزن أحمال والّا أكتاف والّا الحاجات ديّة، اللي هي الحاجات اللي هي إيه، بدائية يعني مش إن أنا أشيل أوزان وحاجات تقيلة لأ، مش للدرجة دي برضو، بس على الأقل كنت باما
أيوه، أيوه. إحنا مش داخلين بطولة، أنت بس عشان صحّتك، أيوه.
آه، آه، يعني كنت بامارس كده حاجات خفيفة كده يعني على قدّي، بجانب بقى المشي والجري وال والأكل الصحّي اللي كنت باعمله وكده، لقيت نفْسي واحدة واحدة جسمي بيتخلّص من السموم، آآ التدخين ما عُنتش آآ ع عا عايز أدخّن، بالأخص لمّا بدأت أروح الgym، موضوع التدخين دوّة اختفى تمامًا من حياتي، ما عُدتش حتّى
ده يعني أنت حاليًا خلاص ما بقيتش تشرب أصلًا سجاير؟ أصل أنت لسّه من شوية بتقول لي لأ لسّه باشرب فأنا زعِلت يعني، بس كويس أهو واضح إن بعد ما آه.
لأ لأ أنا كنت باقول لِك لسّه باشرب ديّة، لمّا الدكتور كان قايل لي آآ بطَّل، فأنا قُلت له: "إزاي هابطَّل وأنا لأ أنا محتاج أشرب سجاير،" بس أنا دلوقتي حاليًا لحد دلوقتي، أنا مبطَّل آه لأ أنا د أنا دلوقتي بطَّلت خالص، خالص.
آه، فأنت طِلِعت بقيت تشرَب أخف، لكن حاليًا بطَّلت. دي حاجة حلوة جدًا، آه.
آه، آه، لإن أنا حسّيت إن أنا بقِت صحّتي أحسن، نفْسيتي أحسن، السيجارة اللي أنا كنت باقول بضي ب باطلَّع فيها زهقي، أو باطلَّع فيها آآ، يعني الهموم اللي عليَّ، لأ ده بالعكس، ده أنا ده هي اللي كانت بتجيب لي الهَم، آه لأ بس أنا كان أنا أنا أنا كان جوايا وقتها كده ما أعرفش بقى قناعة كنت جايبها منين، إن أنا لمّا أكون متضايق لازم أولَّع سيجارة، باقول إيه باضيَّع زهقي في السيجارة، أنا كانت كانت دماغي كده، هتسأليني إزاي، هاقول لِك ما أعرفش، بس أنا كانت في دماغي كده، إن أنا لمّا باكون متضايق أولَّع سيجارة أطلَّع زهقي فيها، بس لقيت إن الموضوع مش
بتزوِّد الهموم، بالضبط أكيد. اهم. قناعة شخصية كمان، ده ناس كتير كده برضو، يعني ناس كتير في مُخيّلتهم إن أنا لمّا أشرب سيجارة فعلًا بتطلَّع زهقي، لكن هي طبعًا أضرارها أكتر بكتير، حتّى عارف لو هي حتّى بتطلَّع الزهق، فهي أضرارها في المقابل حاجات لأ بصراحة، يعني ما حدّش يستهون بصحّته ولا الحاجات دي، طَب أنا عايزة أسألك برضو أنت أنت استمريت أصلًا فترة طويلة على الموضوع ده إزاي، يعني أنت أنت بتقول أهو بقى لك فترة كويسين م بعيد عن السجاير ملتزم بال بالحياة الصحية، فإيه اللي بيحفِّزك وإيه اللي بيشجّعك إن أنت تكمّل في الحاجات دي؟
آه، و